كتير يعني أنا مش عارف في مَرّة كنت بالعب مع واحد صاحبي كورة وآمم وكُنت آآ، ب باقول مش عارف أنت هتفهم يعني قِصة كنت باقول له هو ده لعيب، فأنا كنت باقول: "عينه حلوة أوي"، تمام، أ هو سمع هو سمع إن أنا باقول إيه، يعني أنا صاحبي ده صاحبي ده أعز واحد صاحب ليّا، فأنا كنت باقول للناس: "ده أحمد ده صاحبي ولعِّيب كورة رهيب، ده عينه حلوة"، فهو فِهم بقى إيه، سمعها إيه؟ عينه عينه ح حَوله، اللي هو أح أحول.
آه. آه. آه. لعِّيب آه، إمم. سمعها إيه؟ آه، حُولة آه، آه.
آه، عنده سِنّة لأن هو م هو مش أنا مش شايفها حَول، بس هو من وجهة نظره إن هو عنده سِنة فهو فهمها كده، فاهمني، وفضل أكتر من أسبوع ما بيكلمنيش.
آه. آه. أيوة طب يا نهار أبيض! آه.
والل أروح له؟ طيب أنت هو في أنا عملت إيه طيب فهّمني، لأن هو صاحبي لو حد تاني مش هيهمني معلش عادي يعني، لكن هو صاحبي، طب أنا عملت إيه؟ فهّمني أنا ما أعرفش بصراحة عملت إيه، فيقول لي ف فين بقى لحد لحد ما قال لي.
إمم. فعلًا آه. مشكلة فعلًا، إمم، مشك آه.
فاهمني، وأنا شرحتها له بقى قُلت له: "ياعم والله ما قصدي حاجة.".
أيوه هو تقبل الموضوع؟
آه آه طبعًا عدّاها، لأنه هو يعني أصحاب م عشان كده باقول لك على حسب آآ، ال الموقف بي بيفيدك أو الموقف هيضرك على حسب الشخص ده نَفْسه، عاوز الشخص ده نَفْسه صاحبك والّا لأ؟
إمم. إمم. فعلًا، صحيح، هو غريبة أنت أنت بتشكر فيه يعني، بتقول حاجة حلوة هي اتسمعت غلط، فعلًا في مواقف كتير بتحصل كده الناس بتفهم غلط، طب
خد بالك برضو كمان تأثير ال تأثير ال ال الجنس النوع ال نَفْسه يعني، كلام الراجل مع الراجل غير كلام الراجل مع الست، أو كلام الست مع يعني كلام الستات مع نَفْسهم بيكون على طول لطافة كده.
آه، فعلًا آه، فعلًا أنا عايز أنا عايز أعرف الفرق بقى فعلًا، فعلًا، موضوع ال ال الجنسين المختلف ده فعلًا، بيبقى طريقة الرجل بتختلف ع عن كلامه للست عن كلامه مثلًا لواحد صاحبه، طب إيه طب إيه الفرق بقى احكِ لي؟
آه، إمم. إمم. بالضبط.